Iya iya iya, paham sih, ini paham sih aku. Maksudnya, contohnya emoji yang nangis, tapi ketawa tuh kayak biasanya kita ketik "wkwkwk" gede, biasanya dikasih emoji nangis nangis nangis, gitu kan, iya. <laughs> Iya kan, kayak gitu, itu kalau misalnya diket diketikin ke orang tua, bingung malahan.
Iya iya. Iya iya iya, betul betul betul juga, "hahaha" <chuckles> iya. Makanya iya iya, makanya kadang kalau Iya, benar banget. Jadi, kadang kalau misalnya, eee, aku pengen ketawa yang ngakak banget tapi mau pakai emoji itu, karena menurutku pas ya, emoji nangis, walaupun menurut orang lain bisa jadi enggak pas gitu ya. Nah, aku pakai emoji itu, jadi aku tetap pakai "wkwkwk," bahkan kadang "wkwk-nya" aku gedein gitu ya, huruf gede semua, jadi biar orang-orang mikir, "Oh, ini ternyata enggak nangis gitu, tapi memang aneh," gitu. <chuckles> Maksudnya kayak masa emotnya nangis gitu kan. <chuckles>
Ya. Iya iya, heeh. Oh. Iya iya, paham paham. Nah, Kakak, pakai emoji-emoji gitu tuh ke semua teman Kakak, dan teman kantor Kakak, atau ada momen-momen khusus di mana, kayaknya jangan pakai emoji deh, gitu. Ada enggak sih, Kak?
Kenapa? Wah, nah ini dia nih, menarik sih pertanyaannya, ya. Karena kan, maksudnya kadang emoji itu tergantung, ya, tergantung situasi dan sama siapa biasanya. Tapi uniknya, ya enggak tahu sih unik apa enggak, ya, cuman, karena aku tuh saking merasa emoji itu sangat penting di hidupku, jadi kayak aku selalu pakai emoji itu ke siapa pun, <laughs> bahkan sama dosen iya, sama dosen, teman kerja, atasan, siapa pun itu aku selalu pakai, walaupun ya, walaupun cuma sekadar emoji yang yang kayak minta maaf atau emoji senyum gitu, selalu aku pakai. Karena ya itu tadi, aku mikir kayak enggak tahu, rasanya kosong aja gitu tanpa emoji, kayak terlalu datar gitu loh. <laughs> Jadi, emoji ini benar-benar jadi kayak sesuatu yang penting gitu di chat menurut aku, ya.
Ya. Betul. Oke. Termasuk ke teman kerja? Oh ya? Oh, wow. Iya. Iya iya iya, paham. Mungkin kalau bisa aku ambil, eee, kesimpulan kecil dari kalimat Kakak, sebelumnya, berarti artinya Kakak, tuh menuangkan emosi Kakak, ya, lewat emoji. Jadi, menunjukkan emosi Kakak lewat emoji, karena kan memang namanya tulisan itu kan kita, apa ya, tulisan itu enggak ada enggak ada energinya sebenarnya. Jadi, kita menuangkannya dalam bentuk
Ah hah. Iya iya iya. Bisa dibilang gitu. Betul. Benar benar benar, tergantung siapa yang baca kan.
Betul betul. Bisa jadi, eee, maunya kita konteksnya itu netral aja atau happy, tapi karena tidak ada emosi yang tertuang di sana, akhirnya orang menangkapnya negatif, kan bisa gitu ya. Makanya Kakak, menuangkan
Iya, betul betul. Iya, iya. Iya banget lagi. <chuckles> Betul betul betul betul banget.
Iya kan, makanya Kakak, menuangkan emosi itu, eee, dengan emoji. Berarti, eee, menurut Kakak, emoji ini juga membantu ya supaya kita enggak mispersepsi, supaya orang enggak mispersepsi menangkap kalimat kita, gitu?

Ya, lanjut lanjut lanjut, malahan? <chuckles>
Oke, <chuckles> malahan itu kayak kayak teman, malah itu jadi, apa ya, kayak identitasku, gitu. Baik ke teman, baik ke iya, terus baik ke, apa namanya, kayak teman kerja gitu ya, kalau dosen sih ya cuman, kan maksudnya kalau sama dosen kan, apa namanya, nggak nggak yang sering gitu ya, eee, chatting-an-nya gitu, jadi ya ya mungkin mereka nggak terlalu notice lah, nggak terlalu memperhatikan itu. Tapi kalau kalau sama teman, atau teman kerja gitu kan, nah itu malah jadi identitas sendiri, "oh Bella yang sukanya pake emot itu ya?" gitu. Bahkan ya Kak, aku kan tipe iya, aku kan tipe orang yang introvert kalau kalau di luar sebenarnya kan, nah terus ada 1 temanku, dia udah kenal sama aku lama banget, sejak aku kecil gitu kan. Nah terus pertama kalinya, dia itu nge-WhatsApp aku waktu itu ya, nge-chat aku pertama kali. Katanya dia tuh, "wah ini beda banget, kayak bukan Bella" kayak bukan kayak bukan aku, gitu kan. Jadi, eee, apa iya, jadi, eee, s apa namanya, kayak kayak ekspresif banget, gitu.
Oh gitu? Iya iya. Oh gitu. Iya iya. Mhm. Iya. Oh gitu? Oh ya ya, berarti kayak, aslinya pendiem nih atau anaknya, introvert nih aslinya, tapi ternyata di chat, eee, agak meriah ya, gitu.
Iya, beda banget kan? <laughs> Jadi kayak aku juga, "Oh ternyata gitu," mhm?
<laughs> Nah, Kakak kan di Oh, oh, ya ya ya ya ya benar sih, jadi kayak, eee, benar kata Kakak tadi, jadi kayak penggunaan emoji di keseharian Kakak tuh malah jadi identitas gitu ya. Tapi pernah nggak sih, Kakak mung misalnya pas, eee, suatu hari mungkin lagi sedih gitu, akhirnya, ada skip emoji dan akhirnya, lawan bicara Kakak, tahu nih kalau Kakak, lagi nggak baik-baik aja. Pernah nggak sih?
Betul. Oh, seb nggak pernah sih kebetulan, karena kalau aku lagi, di fase yang nggak enak, biasanya ya udah aku mending nggak usah bales. <chuckles> Gitu sih. Daripada iya, daripada, apa ya, kayak menimbulkan suatu kericuhan gitu ya, jadi aku lebih baik nggak bales, gitu sih. Heeh.
Oh gitu. Oh ya ya ya. Atau mungkin balas tetap pakai emoji nangis ya, kayak menunjukkan kalau aku sedang sedih gitu. <laughs> Kan Identitas. <laughs>
<chuckles> Eee, ya mungkin ya, iya betul, sih identitas, benar-benar.
Iya, ya oke. Wah ini seru banget sih obrolannya, makasih ya Kak buat ngobrol-ngobrolnya siang ini.